Órale, no, sí sí era muy seguido. Y como dices, obviamente, también impactaba económicamente, porque, si dices que son alrededor de 20 mínimo, personas, pues claro, era bastante. Oye, y también me comentabas que, por ejemplo, eh, ha había pers familiares con sobrepeso, ¿han tenido que ir variando este tipo de de tradiciones, o sea, el el cómo preparan sus alimentos para adaptarlos, ah, pues, estas, em, obstáculos de salud, por decirlo de alguna forma? <chuckles>
Sí, claro. Sí, y te digo Ajá. Mm. Ujú. <chuckles> Obstáculos. <laughs> Ah, obviamente, pues, ellos saben que tienen una enfermedad porque, pues, tíos, son médicos de los que tienen mayor sobrepeso, ¿no? Entonces, pues, claro que saben todas las afecciones que causa el tener sobrepeso. Yo, la verdad, gracias a dios medio me he mantenido, pero, pues, aun así soy una persona, que pesa 100 kilos, pero soy alto. Entonces, pues, yo no tengo sobrepeso, pero, pues, mi tío, eh, pues pesa tal vez ciento treinta, ciento cuarenta kilos. Entonces, si te si te pones a pensar, sí es una persona bastante bastante con sobrepeso, y pues realmente lo que se ha hecho es que, pues, no se cocina como tan seguido lo más grasoso, o sea, que te digo, que son las carnitas y esas cosas.
Ah, vaya. <chuckles> Okey. Sí, no, no. Sí, sí, eso empezó alto, okey. Okey, sí hubo cambios, en su estilo de alimentación.
Sí, sí tuvo que ver porque, pues, obviamente aparte, pues del sobrepeso, la familia desde mi abuelo mi abuelo falleció de eso, de la hipertensión. Entonces, pues sí tienen que cuidar porque, pues, obviamente con y sobrepeso más hipertensión, pues, es como una bomba de tiempo, y también, pues eso hace
Ay. Claro. No, y hay un antecedente familiar, exacto, como dices.
Sí, claro, entonces O sea, ya es como de, pues sí, cuídense, pero pues, también como que de repente no les importa mucho, ¿no? O sea, eso ya, pues, es ca decisión de cada quien, pero, sí sí ha disminuido como el tipo de cosas que se hacen, eh, si son muy grasosas o así, pues, sí se ha tratado como de cambiar ligeramente como la frecuencia, mejor dicho.
Ujú. Sí, exacto.